آه، السوشيال ميديا بصراحة بالنسبة لي ساعات، بصراحة بتشيل التوتّر من عندي شوية. باحس كده إن وقت من الأوقات كده مثلًا لمّا باشوف م يعني السوشيال ميديا ساعات بالذّات يعني، اللي هي الفيديوهات القصيّرة دي الفيديوهات المضحكة القصيّرة دي، بصراحة بت آه، بتخفف لي التوتّر بشكل كبير جدًا أمّا أتتفرّج على ما مواقع مضحكة كده، في القطط لمّا باشوف آآ، يعني صور كده أو فيديوهات القطط الصغيّرة دي بالذّات يا نهار أبيض! بُصّ دِيّة العلاج السحري آه، العلاج السحري خلاص بقى.
حلو أوي. إمم، إمم. Reels. <chuckles> أيوه، أيوه. بتحس إن التوتّر راح. طَب على كده أنت مش مربّي قطّة بقى عشان تفُك التوتّر، ما دام أنت بتحبهم؟
لأ، للأسف، للأسف، لإنّي ما عنديش وقت إنّي أرعاها، القطّة محتاجة يعني مراعية بشكل كبير جدًا، وأنا ما عنديش وقت خالص يعني الكلب يمكن ما بيحتاجش مراعية زي القطّة، لكن القطّة لازم أبقى معاها على طول للأسف يعني.
إمم. إمم، صح، صح. فعلًا، صح، صح.